そうそう、ででね、その、仕事ん時とかはきっちりしいなんだけど、プライベートすごい抜けてるらしくて
ええ！はい。 あ、はい。 え、そうなんですか？<laughs>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
はい。 はい。<laughs> あ、そうなんですね。奥さんはしっかりしてるんですね、じゃあ、かなり。<laughs> なるほど。いや、でも逆に、調和がとれてるかも。<laughs> はい。
あのね、もう いや。いや、で、いわはっきり言われるんだよ、その
はいはい。

実はま、言葉の壁もあったんですけど
はい。うん。
全然社交的じゃないなって自分は思って
はいはいはい。うん。うん。うん。 気づいたんだね、それはね。うん。うん。
<laughs> そうなんですよ。で、気づいたんですよ。で、日本では頑張って振る舞ってたんですけど、海外では「あ、もう全然駄目」と思って、すごいおとなしい子っていう感じだったんです、最初。だからそうなんですよ、だからクラスに入って、もう何て言うんですか、ほんとにまあ、言葉もそうなんですけど、でもほんとに、なんか、なんだろう、うなんか溶け込めない自分がいて、結構ここり孤立、最初のほう、そうなんですよ。はい。はい。
はいはい。うん。うん。 なるほど。うんうんうん。 うん。 うん。 うんうん。うん。 うん。え、そん時ってさ、周りの子たちは、あの日本人とかじゃなくて。